Ой, слушай, ну <chuckles> мне кажется, что здесь, а, м, знаешь, я не то, чтобы какие-то приёмы, да, могла бы назвать, а, скорее, а, тут надо вообще разобраться вообще, что такое эти семи сиюминутные желания да и. Мгм.
Мгм. Да, что это такое для тебя вообще, сиюминутное желание? Расскажи.
Ну Ну самые такие, да, простые примеры, например, когда ты там, а, сидишь и вдруг тебе хочется съесть что-то очень а, типа, шоколадку. Вот прям вот надо очень-очень сильно что-то такое сладкое хочется. Вот, а. Вместо, да, там то есть, причём, ты такой, ну да, вроде как бы надо поесть, приготовить себе еду, там что-то полезное. Да, вот мозг начинает тебе там, э, значит, рассказывать, что ну нет, ну подожди, но у нас же есть полезная еда. Да. А я какая-то часть его говорит: "Ну а зачем нам это полезное? Ну мы потом, мы потом её съедим. Мы давай сейчас вот пойдём и шоколадочку как бы, ну или хотя бы кусочек шоколадочки". А вот. А и это такой первый, да, момент. Ну вот мне, по крайней мере.
Мгм. Хочется сладенького, да, бывает? Мгм. И ты съешь её или откажешь всё-таки себе? Что сделаешь? Вот захотелось шоколадочки.
А. Ты зн н ты знаешь, я вообще э, знаешь, у меня такое мнение, ну вот моё личное. Что на самом деле я понимаю, почему это. Это значит, что моему мозгу либо, ну, тут дв два варианта, да. Либо очень срочно нужен сахар, просто чтобы уровень сахара понизился, и, м, и нужно что-то сладкое. Э вот. В этой ситуации, конечно, я пойду и съем этот кусочек шоколадки, потому что я точно знаю, что, ну, мне это прям нужно. Вот. Вторая история- это про, а, ну про быстрый дофамин, да. Что вот как бы ты съела сладенькое, и такой вот пошёл пошла выработка немножечко, да, там немножечко Конечно, немножечко серотонина, немножечко дофамина и ты вроде как бы уже, э Другой вопрос. Понимаешь, тут важно же понимать, а, глобально, что, ну, невозможно всё время поддерживать себя, там, кусочками шоколадок. Да? То есть, а, ну, в моменте, когда ты вот прям прямо сейчас хочешь, да, ну можно съесть кусочек, но там не всю шоколадку, условно, да. Ну то есть
Да. Мгм. Конечно, настроение сразу улучшается. Мгм. А не бывает, кстати, вот когда остановиться не можешь? Вот хочется и всю съесть.